Keren keren banget bener, itu memang harus kita harus aku coba, dan aku harus praktekin tuh, Kak, ah, bener bener deh tercerahkan, nih bener tercerahkan nih Kak, eee, sarannya, dan memang, eee, itu juga menjadi, apa namanya eee, kita tidak sembarang apa, tidak apa, buang-buang uang gitu ya atau maksudnya, lapar mata gitu kan jadi udah terprogram gitu enak ya, Kak, oh mantap keren.
Iya betul banget, iya iya, Kak. Iya. Betul banget, karena kalau misalnya tidak, terencana itu kan, eee, biasanya banyak banget, eee, makanan-makanan yang busuk ya, Kak, di kulkas tidak terpakai, karena kita tidak tahu nih wu mau masak apa atau bahkan si, eee, makanan itu jadi apa ya namanya, ter ternit tertindih sama barang-barang sama bahan-bahan makanan lain gitu kan, karena saking banyaknya gitu kan itu bis biasanya dari hasil, lapar mata dan mungkin untuk selanjutnya, Kakak, bisa meminimalisir makanan olahan ya jadi karena kan makanan olahan itu lebih biasanya lebih mahal gitu kan jadi coba ke real food aja nih sekarang gitu.
Iya, betul. Nah iya itu dia. Oh iya benar betul. Betul. Oh oke. Betul betul. Oh jadi aku harus masak sendiri kalau gitu ya ya, Kak, bener nggak? Itu mah dikuatkan harus masak sendiri jadi bisa, ter-planning terus budgetnya juga jadi bisa lower budget kan gitu terus yang lapar mata udah di dihindarin gitu ya, terus ma beli buah-buahan yang memang buah-buahan tropis ya gitu kan, wah keren keren, Kak, thank you banget nih, Kak, eee, sarannya bener-bener, menginspirasi yang aku orangnya kan yang suka lapar mata terus suka jajan gitu kan jadi akhirannya, mau beli banyak apa, banyak mak eee, makanan sehat pun jadi nggak kebeli gitu kan, Kak, kayak gitu, ihi thank you banget nih, Kak, sarannya bener bener thank you ya nanti kalau aku mau nanya-nanya lagi boleh kan ya, Kak?
Iya bener kalau misalnya Betul. Betul banget. Iya, Kak, karena betul bet Iya. Iya gitu jadi Sama-sama, Kak. Boleh, Kak, boleh banget kalau misalnya, Kakaknya, perlu saran lagi boleh cerita ke aku kapan aja ya, Kak.
Siap.